そうなんですよ。もう何日かいそれをやっていて、まあ、残り、まあ、もう少しってなってきた段階で、なか、あの、時折、こう、目がこう、くるくるってこう自分の意図しないタイミングで、こう
うん。 うーん。 うん。 はい。
なんか、こう、回転するじゃないそうピクピクしちゃうみたいな。なんかしょ焦点がなか、まっすぐ見たいのに、それがいきなり、その、まっすぐじゃなくて、こう一回転、こう、くるって
ピクピクしちゃう感じですかね。はい、ああ。 ええ。 えっ、あ、ん物理的にこう目の周りが、ピクピクすることとかあるじゃないですか。そうではなく、こう視界がこうちょっとぐるっと回るんですか？
なんかあの あ そうなんです。なんか、あのこう、意識的にグワングワンじゃなくて、こう、なんか目が、こ、何て言うんだろう、焦点を合わせないようにしたいのか、よよくわからないんですよ、これ。なんか特に病院も行ったことないので、なかどういう症状、そんな症状があのストレスが出たらあるものなのかもよくわからないんですけど
はあ！ え！ ええ。 うーん、ええええ。 や、それはもうなんか、ほんとにこう限界だっていうなんか、そんのサインだったと思うんですけども、やっぱりそういう物理的なサインで気づいたっていう感じですかね？
こう <chuckles> はい。 はい。 そう。ただそれは、まだ見逃していたんですよ。その、なんだこれみたいな。<laughs> そうなんです。
はい。 お、そんな大変なことを見逃してしまったんですか？<chuckles> はい。
その後、<giggles> ですね。うん。
それはまあうん。 ええええ。その後にどんなことが起きたんでしょうか？
はい。その保護者と話している最中に
はい。
いきなり、あの、それまで考えていたものが、あのすっと消えていっちゃったんですよ。
あ、あのいわゆる頭が真っ白になってしまったっていう感じですかね？
すそうなんです、そうなんです。頭がとっつぜん真っ白んなって、で、しかも「あ、やばいこれ今目閉じたら、意識失いそう」っていう妙な、こう、なんか、体の力が抜けた感覚。
うわ。 ええ。 あ もう、うーん。